Fíjate que acá en el país donde vivo, eh, eh, a esos grupos, pues, los puedes eh, se hacen en cualquier lado, ¿no? O sea, incluso con, entre vecinos, hay un grupo, este, dentro de del lugar donde vivo, donde se intercambian plantas, donde, eh, se dan remedios de las plantas. Entonces, o sea, sí, sales a la calle, y, pues, la gente te dice, ¿no? "Ay, esta planta sirve para tal, oye, me hace falta un, este, un arbolito de buganvilia para la tos", y y aprendes muchísimas cosas, ¿no? Este, entonces, pues sí, eh, me han servido, también he sabido de de aplicaciones donde tomas una foto, y te dice qué es lo que le hace falta a tu planta, si tiene exceso de agua, o le hace falta agua, o le hace falta fertilizante, o si tiene algún virus, o o algún animalito, cosas, ¿no? Pero la verdad que a mí, a mí, te voy a ser bien honesta, lo que me ha funcionado, una es un, principalmente, son los consejos de de la abuela, ¿no? Los consejos de la gente grande, pero otra, vuelvo a lo mismo, es la contemplación, es el el el prueba y error, ¿no? El le voy a echar agua cada tercer día y si la veo, pues, aguadita es que no necesita otro día, ¿no? Eh que si le echo agua cada tercer día, y la veo seca, no pues, definitivamente, ella necesita un riego diario, ¿no? Entonces
Mm. Qué genial eso. <chuckles> <chuckles> Ujú. Que genial, o sea, wao. Mm. Mm. Sí. Ujú. Ajá. Mm. Claro. Tomarte tu tiempo, ¿no es cierto? Como tú dices, tomarte el tiempo, escucharla, claro.
sí. Efectivamente, o sea, efectivamente yo creo que, no solo es como contemplación para para sacar, eh, provecho de de ellos, sino también para conocerlas, ¿no? Volvemos nuevamente a esa a ese concepto que tú le diste, ¿no? Es un ser vivo y definitivamente hay que escucharlo.
Mm. Ujú. Claro, es un ser vivo. Sí, totalmente. Y para gente que, que, quizás, no lo hace y que quisiera empezar, ¿qué les dirías de forma breve, por ejemplo?
Pues, que prueben, que se den el permiso de probar, que intenten como cualquier ser humano, como si fuera un niño, co hablen, o sea, háblenle, eh, definitivamente me ha pasado que que también las plantas escogen, ¿no? Entonces, prueben, no, no
Mm. Ujú. <chuckles> Mm. Mira. Intentarse, lanzarse al vacío y sobre todo comunicar, y hablarle a las plantas, que tal como uno son seres vivos que necesitan atención y cariño. Te agradezco por tus palabras y por tus vivencias.
sí. Sí. Muchísimas gracias.

Sí, definitivamente. Algo que que escuchaba y que yo decía: "Ay, que que razón tendrá eso", ¿no?, o sea, esa es una locura, hablar con ellas, ¿no?, o sea, hablar con ellas, y i importantísimo lo que acabas de decir y muy interesante, o sea, son seres vivos, ¿no?, es efectivamente es sí.
Ujú, ujú. Mm, mm. Claro. Necesitan afecto, cariño, tiempo, escucharlos, ponerle música, ¿lo has hecho? <chuckles>
Claro, motivarlo, sí, definitivamente, o sea la verdad es que empecé por algo grande o sea, con todo esto que que estaba aprendiendo, yo dije: "Híjole", tengo se me antojaron unos palos de Brasil hermosos, enormes, con todo y el miedo dije: "Pues, a ver si no los mato", ¿no?, y dije: "Okey, voy a confiar en que tengo quien me ayude, en que" y empezaba a ver o sea, empezaba a ver cómo lo hacía, en este caso, mi suegra para poderlos trasplantar, empecé con ellos probando, porque los tenía que trasplantar, venían 4 en una sola maceta, entonces, los separé y vi cómo lo estaban haciendo y dije: "Okey, pues no es tan difícil, pues probemos". Y y empecé probando. Definitivamente, sin creer, dije: "Voy a hablar, o sea, necesito hablarles porque no quiero que se mueran", ¿no?, o sea, "Me va a poner muy triste que se mueran, van a ser mis primeras plantas y las voy a matar, y tan bonitas y tan grandes". Entonces, pues probé y definitivamente me me funcionó.
Claro, mm. <chuckles> Ya. Ajá. ¿Y no? Ajá. Mm. Mm. <chuckles> Ah. Ujú. Claro. Oh. Mm, y no fue el caso, entonces, no, no terminaste matándolas por suerte y qué bueno, <chuckles> oye, y y, mm, ¿has escuchado hablar, por ejemplo, qué sé yo, de de de grupos locales que se reúnan y que que quieran compartir un poco de enseñanza, eh, mm, datos, digamos, para poder, eh, llevar a cabo este este cuidado del jardín, o quizás que existan aplicaciones que que te permitan, eh, identificar distintas flora y fauna, y también entender mejor cómo es el cuidado óptimo que se debería llevar a cabo con tal y y con tal planta o tal animal o tal especie de de al de algo en particular? ¿Me conoces de algo por el estilo?
No fueron los primeros que sobrevivieron, <chuckles> sí